Exatamente, como muita gente fala zerar o game, foi ali minha meu momento, e aí eu escrevi, né, uma cartinha com a letra do do me namora, que é a música do Natiruts, eu escrevi uma cartinha, escrevendo essa letra, "Me namora pois quando eu saio eu sei que você chora". E aí começou aquele poema ali, né, porque é um poema essa letra, e aí eu escrevi ali com minha letra bem ruinzinha, mas que dava para entender, e coloquei um um chocolate e comprei um urso com um um urso de pelúcia, branco, né, e com coraçãozinho assim escrito: "Me namora", a aí tinha traço Natiruts. Aí eu falei aham, aí eu coloquei uma mensagem assim embaixo: "Aceita?" Aí ela um vai foi um vai que cola, né, porque se ela falasse que aceita namora, me namora, ela acei aceitaria namorar comigo, mas se ela falasse que não, seria o falava, o aceita é para o show do Natiruts e não para você namorar comigo, entendeu? <laughs>
<chuckles> Aham. Aham. Ah. Aham. Sim. Ah então ah entendi, então foi meio que duplo sentido né.
Exatamente, eu já era
É aquele vai que cola, se der certo, deu.
É o vai que cola se der certo, deu certo, então Exatamente, e dali ela ela falou: "Uai como assim, me namora?" Aí eu falei, aí não não tinha colado, aí eu já percebi na hora eu falei: "Para o show do Natiruts", aí ela, nossa, ficou super feliz, me abraçou e tudo mais, e aí chegou o grande dia do show, né.
Sucesso. Aham. Que é bom que você acabou ganhando um tempo também, porque, assim, com show você poderia, eh, ganhar mais tempo pra conquistar melhor ela, conquistar mais, você levando para o show para ter aquele momento mais junto. Ah, é uma boa ideia, né, foi uma do foi uma foi uma jogada.
Aham. Com certeza. Com certeza, e tam e também Foi, e também ali no duplo sentido que abriu as portas assim para gente se conectar melhor. E aí a gente foi no show e tudo mais e tocou essa música lá, e aí que a gente conec se conectou melhor e ela começou a sentir paixão por mim também, e lá aham, e lá ela falou que estava gostando de mim há muito tempo, só que não tinha coragem de falar, e aí foi, assim, foi inesquecível, e até hoje foi o melhor show, assim, o melhor ritmo musical que tem é o reggae para mim.
Aham. Olha. Ah, rolou uma conexão, né. Não, que legal, que interessante, foi um prazer falar com você, até a próxima.
Uhum.